जी, दरअसल बात ऐसी है ना कि मुझे लगता है आजकल मेरी ज़िंदगी में ना, मैं समस्या या फिर हो जाए कि आप कह सकते हैं कि मेरी जो समय और समस्या वग़ैरह होता है ना, मैं एक संतुलन नहीं क पा रही कि हाँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वग़ैरह होता है ना, मैं एक समय के संतुलन पर ना उन्हें निभा नहीं पा रही। जैसे कि देखिए, मैं अभी जॉब करती हूँ, तो मुझे सुबह ना जल्दी जाके ना अपने जॉब पर रिपोर्ट करना होता है, और मुझे शाम 5 बजे तक मेरी जो है ना, वहीं पर काम होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि ओवरटाइम होके 10 बजे तक रहना पड़ता है। तो ये जो समय पर ना उम, जब मैं 10 बजे तक रहती हूँ ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, कहीं न कहीं मैं क जॉब के लिए ना लेट हो जाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे कहीं पर जाना होता है ना, मैं समय से वहाँ पर जा नहीं पाती। ना मैं कोई वग़ैरह होता है ना, आप कह सकते हो परिवार का जो ज़िम्मेदारी होता है ना, वो कहीं न कहीं मैं उठा नहीं पा रही। ये आप कह सकते हो इस ज सबसे ज़्यादा कारण इसका ना ये है कि मेरे पास समय नहीं है अपने लिए, कि मैं अपने परिवार की ज़िम्मेदारी उठा पाऊँ कि उनको समझा सकूँ कि मुझे कहीं न कहीं ये जो है ना, आपके साथ बिताने के लिए समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, कि मैं अपने माता-पिता स से कम से कम धा अ, 2-4 बातें जो हर दिन मैं पहले करती थी ना, वो भी करने का समय नहीं मिलता। अ, जैसे कि आप कह लें सकते हैं कि 8 बजे तक मेरी जो है ना मैं घर आती हूँ, तो उसके बाद ऐसा होता है कि कंपनी का इतना सारा काम होता है कि मुझे घर पर भी करना पड़ता है। या फिर ऐसा हो जाता है कि बच्चों को संभालना घर का काम करना, इसमें इतना ज़्यादा महसूल हो जाती हूँ ना कि मैं अपने परिवार के लिए ना कहीं न कहीं उनसे बातचीत करने का भी 2 ज 10 मिनट होता है ना वो भी नहीं निकाल पा रही, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हाँ, मैं ये जो ज़िम्मेदारी है ना ठीक से नहीं निकाल पा रही। तो आप ही बताइए कि मैं, इन सब ज़िम्मेदारियों को कैसे निभा ल पाऊँ? क्योंकि मुझे ना जॉब भी करना होता है, बच्चों को संभालना होता है, घर का काम करना होता है, इसके बाद मैं अपने लिए भी समय नहीं निकाल पा रही। तो एकदम तनाव में रहने ब लगी हूँ आजकल तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ?
अच्छा। हुँ। हाँ। बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे सुझाव दे पाऊँ पर कुछ अ, प्रश्न हैं। अगर उसका आप जवाब दे पाएँ अच्छे से तो शायद अच्छे से मैं आपको सलाह दे पाऊँगी। जैसे आपने बताया समय और ज़िम्मेदारियाँ, उसके बीच आपको अपने शौक के लिए वक़्त नहीं मिल पा रहा है, आप संतुलन नहीं बना पा रही हैं। तो देखिए आपकी ऐसी कौन-सी मुख्य ज़िम्मेदारियाँ हैं मतलब अगर आप बताना चाहें, कि ज़िम्मेदारियाँ कैसी हैं और किस प्रकार की हैं? तो उसपे कितना समय खर्च होता है, है ना? तो आप गहराई से उसपे बताएँगी मुझे।
जी। जी। जी, ज़रूर मैं आपको बताना पसंद करूँगी। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी मैं सुबह ना 5 बजे उठ जाती हूँ। घर का थोड़ा ब बहुत सफ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद ना खाना बना देती हूँ। बच्चों के लिए लंच वगैरह पैक कर देती हूँ, इनके लिए थोड़ा-बहुत ना जो भी ज़रूरी होता है शर्ट वगैरह आयरन कर देती हूँ और उसके बाद ना ये सब कुछ करने के बाद ना मैं खुद के लिए रेडी हो जाती हूँ जल्दी से नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना खाना भी खाने का समय नहीं मिलता मुझे इतना, कि कई-कई बार ऐसा होता है मैं कैंटीन में ही खा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं जल्दी से ऑफ़िस ना मतलब मुझे 7 बजे तक पहुँचना ही होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होता है मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कई-कई बार ऐसा होता है कि काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कि मुझे 3-4 बजे भी उठना पड़ता है। तो मुझे नींद जो है ना, वो काफ़ी हद तक नहीं मिलती जितनी मुझे ज़रूरत है और थकावट-सी महसूस होती है, और शाम को ना 5 बजे से छोड़ते हैं और घर आते-आते 7 या 8 बज जाते हैं। यहाँ का ट्रैफ़िक ना, बाप रे बाप! बहुत ज़्यादा ही है, और कभी-कभी तो 9 भी बज जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है आप जा नहीं सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ हो रहा है, सभी लोगों को व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो जाता है। तो मेरा ज़्यादा समय ना ट्रैफ़िक में ही निकल जाता है। फिर उसके बाद 8 बजे से मैं घर आती हूँ, तो वापस ना ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं तो उनसे रो जो होमवर्क वगैरह है ना वो कराती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ, फिर बाद में ना बर्तन वगैरह तो हाँ, ठीक है मेरे परिवार वाले माँज देते हैं, वो भी उनको भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो कहीं न कहीं वो भी कोशिश करते हैं मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद मेरे ब ये सब कुछ करने के बाद ना, मैं ऑफ़िस का थोड़ा काम निपटा देती हूँ जो बच जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जल्दी करना होता है। तो ऐसे करते-करते वो कई बार ऐसा होता है कि फिर बाद में मैं ब बच्चों को सुलाने त जाती हूँ। फिर उनको सुलाने के बाद ना, मैं करीब ऐसा हो जाता है कि कई बार ना 12 बजे से सो जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मुझे कम से कम पं जो नींद मिलनी चाहिए ना मुझे मिलती नहीं है। 3 च घंटे कई बार ऐसा होता है कि मैं बस 2 घंटे ही सो पाती हूँ। तो आप ही बताइए बिज़ी शेड्यूल में अपने लिए, जो टाइम है ना वो कैसे निभा अ, पाऊँ? और ये जो मेरी ज़िम्मेदारी है ना वो भी सही से कैसे कर पाऊँ?
हाँ। अच्छा। हुँ। बिल हुँ, बिल्कुल समझ पा रही हूँ। हुँ, समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, पर आप बता सकती हैं कि आपकी रुचि किस शौक में सबसे ज़्यादा है? मतलब आपके ऐसे कौन से शौक हैं जिस पे आप कुछ ज़्यादा समय देना पसंद करेंगी?
<smacks lips> जी, दरअसल ऐसी बात है ना कि मैं शादी से पहले ना किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और म्यूज़िक बजाना, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे शौक थे। और मैं कॉलेज के टाइम पे इम काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग ना इसके लिए मेरे लिए तारीफ़ भी करते हैं। तो ये कहीं न कहीं ना मेरे आराम करने की चीज़ है कि हाँ मैं किताब पढ़ना वगैरह-वगैरह। लेकिन ज जब से मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए ना मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। मैं खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ ना मैं मज़ा कर पा रही हूँ, पूरे दिन ना य ये जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है ना वो निभाते ही निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निभाना चाहती ये ज़िम्मेदारी लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, पूरा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, नींद सही से नहीं मिलती। तो एकदम ये ज़िम्मेदारी बर्डन की तरह लगने लगती है, कहीं न कहीं ना ये जो ज़िम्मेदारी है ना तुम्हें नीचे गिराने लगती है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि उनको कैसे मैनेज करूँ ये जो मैं अपने लिए जो समय चाहिए ना मैं कैसे निकाल पाऊँ? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लड़की होने के नाते ऐसा नहीं होता कि तुम जॉब आके शांति से बैठ जाओ। घर के भी कुछ ज़िम्मेदारी होती है जो तो आपको निभाना ही पड़ता है, तुम कुछ नहीं कर पाते उस समय। तो आप ही बताइए कि इस समस्या का मैं क्या कर पाऊँ?
ओह! हुँ। बिल्कुल, मैं परेशानी आपकी समझ पा रही हूँ। पर देखिए मुख्य आपके लक्ष्य किस तरीके के हैं? मतलब आप क्या चाहती हैं? आपके जो भी शौक हैं वो पहले छूट गए हैं, वो फिर से आप जीना चाहती हैं मतलब वो फिर से उसके लिए वक़्त निकालना चाहती हैं या कुछ नए शौक है, उस पे ध्यान देना चाहती हैं? मतलब आ आनंद के लिए करना चाहती हैं या अपने शौक में आगे बढ़ के कुछ अ, बनना चाहती हैं? किस तरीके का लक्ष्य है आपका?
<clicks tongue> जी, दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं ये जो शौक जो मैंने छोड़ दिए ना, उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसीलिए ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन भागदौड़ करके अपनी ज़िम्मेदारी मिलके इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, कि मैं जो करना चाहती हूँ ना वो नहीं कर पाती, और जो मैं ये ऐसे शौक हैं जहाँ पर ना मुझे आराम मिलती है मुझे खुशी मिलती है इनको करके। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, खुद के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। तो ये ऐसा हो रहा है कि मैं ना ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते इनको इतनी ज़्यादा भूल चुकी हूँ ना कि अब मैं चाहे कभी बैठके करने की भी कोशिश करती हूँ ना, एक आदत-सी छूट जाती है ना फिर बनती नहीं है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि उनके बनाने की लेकिन ऐसा होता है उस टाइम पर कुछ न कुछ ना काम हो जाता है कि उसे करना ही पड़ता है। तो ये ज़िम्मेदारियाँ और ये जो मेरे इच्छा है ना, इनके बीच संतुलन रखना चाहती हूँ ताकि मुझे ये ना हो कि हाँ, मैं ये अपने लिए टाइम निकाल के कहीं ना वो ज़िम्मेदारी को ना मैं नज़रअंदाज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे ना ये ऐसा ऐसा करना है कि मैं ज़िम्मेदारी को भी ठीक से निभाऊँ, उसके साथ अपने लिए भी जो समय चाहिए ना, वो निकाल पाऊँ ताकि मुझे वो जो शांति चाहिए ना, वो महसूस न कर पाऊँ। मैं ये ही नहीं चाहती कि मैं पूरा दिन ही ज़िम्मेदारी के नीचे दबी रहूँ, मैं अपने लिए भी स थोड़ा समय जो है ना वो निकाल पाऊँ, मुझे उससे खुशी मिलती है मैं इसीलिए उनको ना वापस करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया कि मेरी समस्या क्या है।
अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं अच्छे से आपकी समस्या को समझ गई हूँ मैं ज़रूर आपको कुछ उपयुक्त और मदद रूप अ अ, सुझाव देना पसंद करूँगी। देखिए आप जिस तरीके से स ज़िम्मेदारियों के बीच बंटी हुई हैं और समय अपने लिए निकालना चाहती हैं अपने शौक पूरे करने के लिए जो नहीं हो पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप छोटे-छोटे हिस्सों में अपने समय को मतलब पूरे दिन में जो भी समय होता है न उसको बाँट सकती हैं। जैसे सुबह का समय है वो खाना बनाना घर के काम-काज जैसे 3-4 घंटे उसमें चले गए फिर दोपहर का खाना 1-2 घंटे का वो हो गया काम, वग़ैरह निपटा दिया। फिर दोपहर का समय ऐसा होता है जहाँ पे कुछ काम हमें होता नहीं है। है ना? तो उस समय पे हो सकता है आप अपने लिए वक़्त निकाल पाएँ, जैसे 2 से 3 बजे के बाद लगभग सब फ्री हो जाते हैं। फिर 4-5 बजे तक हमें थोड़ा बहुत फ्री होने का वक़्त मिलता है। हो सके तो उस समय पे आप अपने जो भी शौक हैं उसको पूरा कर सकती हैं। अ, अगर उस पे भी नहीं हो पाता तो रात को सोते समय भी किताबें वग़ैरह पढ़ सकती हैं। अच्छे से नींद भी आएगी, आपके शौक भी पूरे हो जाएँगे। इसके अलावा जो भी शौक हैं उसके लिए भी आप कोशिश कीजिए जैसे अगर गीत-संगीत सुनना आप पसंद करती हैं तो वो तो खाना बनाते वक़्त घर के काम करते वक़्त भी आप कहीं पे भी गीत वग़ैरह लगा सकती हैं। देखिए गीत गुनगुनाने के साथ-साथ काम भी निपट जाएँगे और आपको मज़ा भी आएगा काम करने में आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हाँ मैं ये ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हूँ नहीं, आपको खुशी मिलेगी। है ना? और जैसे आपने बताया कि बहुत सारी इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं जहाँ पे आप आराम भी नहीं कर पाती। कभी-कभी तो अ, आप समय बिल्कुल नहीं निकाल पाती हैं। तो देखिए छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। है ना? आप अगर कोशिश करेंगी तभी ही चीज़ें मुमकिन हो पाएँगी वरना ज़िम्मेदारियाँ तो देखिए ज़िन्दगी भर ख़त्म होने वाली ही नहीं हैं। वैसे भी गृहिणी होती है उसके लिए तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती। पर हमें ही ये चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आप एक समय पत्रक बना सकती हैं। जो बोलते हैं न समय सूची बनाना कि टाइम टेबल बना लीजिए हफ़्ते का। खानो, पीने से लेके कौन से सामान को कब लेने जाना है? कौन जाएगा? कहाँ जाएगा? ऐसी तैयारियाँ भी करके रखेंगी, ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी बहुत आपस में परिवार वालों से बाँट देंगी तो शायद आपको किसी की मदद मिलेगी। तो तब भी आप अपने लिए थोड़ा वक़्त निकाल पाएँगी। थोड़े काम कम हो जाएँगे तो भी आप शायद अ, अपने लिए वक़्त निकाल पाएँ और अपने शौक पे आगे काम भी कर सकती हैं। उम्मीद है देखिए आपको ये सुझाव ज़रूर काम आ पाएँगे।
जी। जी। जी। छी। जी जी। जी। जी, मुझे लगता है ना आपने ये जो सारे सुझाव दिए न मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे लगता है काफ़ी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक नहीं, काफ़ी अच्छे से ना मेरी ये जो समस्या को ना पूरी तरह से भर देंगे। जो आपने कहा था कि मुझे समय सूची बनाना एक जो टाइम टेबल कहते हैं न वो बनाएँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे लगता है कि ना मैंने ठीक से मैनेज नहीं किया अपनी ज़िंदगी में कि किस समय क्या करना है। मैंने बस ये देखा है कि मुझे अभी ये काम बचा हुआ है तो ये करना है। तो कहीं न कहीं न ये हो गया है कि ना मैंने एक अच्छी-सी सूची नहीं बनाई इसलिए मुझे ना टाइम का नहीं पता चला कि हाँ, मैं इस टाइम पर ये कर सकती हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मुझे ये बात जो छेड़ी और मुझे समझाई, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जब भी मुझे ना समस्या होगी ना मैं ज़रूर आपके अ, पास आके ना ये सुझाव माँगने की अ, कोशिश करुँगी। जी, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने मेरी अस् चीज़ समस्या को इतने अच्छे से समझा इतने स्पष्ट शब्दों में आपने मुझे समझाया भी। जी, धन्यवाद।
बिल्कुल। बिल्कुल। आपको जब ज़रूरत पड़ी मैं उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।